हाँ, थोड़ा कम ही देखते हैं। जी, हाँ।
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। और तो आपको क्या लगता है कि अ, हमारे देश को और भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी फ़िल्में बनानी चाहिए, समाज को दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए? क्योंकि अ, मुझे लगता है, वो समय आ चुका है कि स समाज को और भी कॉमेडी फ़िल्मों की ज़रूरत है, और भी कॉमेडी एक्टर्स की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह की हम एक हम परेशान हैं समाज के रूप में। डिप्रेशन हो गया, मेंटल इलनेस हो गया, बहुत सारी बीमारियों से हम ग्रस्त हैं। तो मुझे लगता है कि सही समय आ चुका है कि समाज में हमें भी अच्छी-अच्छी फ़िल्मों को बनाना चाहिए। आपका क्या विचार है इसपे?
जी, जी। जी, हाँ। हाँ। जी, हाँ। जी हाँ, कॉमेडी फिल्म्स। हाँ, हाँ, कॉमेडी एक्ट्रेस, जी। जी, हाँ, आज कल के तो परेशान जी। जी, हाँ। जी, हाँ। हाँ, ये तो आपने सही बात बोला, मेरी ही बात बोला। क्योंकि आजकल के समाज में बहुत डिप्रेशन छाया हुआ है, हर आदमी को डिप्रेशन, मेन मेंटल स्ट्रेस बहुत छाया हुआ है। अ, वो जब क कदम, जो उठा रहे हैं ना, वो सही और गलत की पहचान कम हो गयी है आजकल के ज़माने में। वैसे लोगों को हम प्रोत्साह देना चाहिए, जैसे कि उनको अ, ऐसे कॉमेडी फिल्म्स के जैसे नज़ दिखा के उनका अ, उन उन लोगों को जब हमारे परिवार में ही ऐसा एक सदस्य ऐसा हो गया, तो उसको हम प्रोत्साह करके अ, उसको हँसा हँसाने के लिए प्रोत्साह करना चोड़ा चाहिए और उनको जी, हाँ, मनाना चाहिए और ऐसी फ़िल्में दिखाना चाहिए उनको। जी, हाँ। आगे बढ़ सके। उनका दिमाग थोड़ा अच्छाई की ओ सके। जी, हाँ। आप भी क्या बोलते हैं इसके तरफ?
जी, जी, बिल्कुल, सही कह रही हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। <clears throat> हाँ, क्योंकि मैं भी बिल्कुल। हुँ।

जी, मैं यही बोलती हूँ कॉ कॉमेडी आपने बोला निर्देशक, वैसे और कोई निर्देशक है क्या कॉमेडी वाले करके आपको पता चल आपको पता है तो बोल सकते हैं। मुझको प्रियदर्शन मालूम है और उतना मुझे अ, जी हाँ।
जी। जैसे कि अभी हाल ही में मैं आपको बताता हूँ कि राज एन डीके करके एक है अ, के जिन्होंने डेविड धवन साहब थे, जिन्होंने दुल्हे राजा अ, डेविड धवन जिन्होंने कादर ख़ान, गोविंदा के साथ बहुत सारी फिल्में बनाई हुई है। अगर आज के समय की बात करते है तो आप देख सकते है कि राज एन डीके हैं जिन्होंने स्त्री बनाई है और गो गोआ गॉन बनाई है। बहुत सारी ऐसी कॉमेडी फिल्में है जिन्होंने बनाई है, तो और ऐसे बहुत सारे निर्माता निकल के आ भी रहे हैं, जो सिनेमा को एक अलग रूप दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं।
जी, जी, जी, राजन की। हाँ। दे हाँ जी। जी, हाँ। हाँ, एक हाँ, डेविड धवन भी अच्छी है। जी, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। जी, हाँ। हाँ, डेविड धवन भी बहुत पुराने एक्टर है, वो वो पुराने हैं वो भी निर्देशक है। जी, हाँ उनका बेटा भी आया आ रहा है ना अब फ़िलहाल में। जी हाँ, कादर ख़ान भी अच्छे हैं। हाँ।
बहुत पुराने बहुत पुराने डायरेक्टर है। हाँ। आप कादर ख़ान को ले ली कादर ख़ान ने इतनी सारी अ, इतनी सारी एक्टिंग करी है, इतनी सारी कहानियाँ लिखी है। गो अ, अब और सबसे बड़ा जो नाम इसमें मिस कर दिया, वो था बात करते-करते गोविंदा साहब का। तो
जी, हाँ वो तो बहुत कॉमेडी एक्टर है, कादर ख़ान तो बहुत अच्छे एक्टर है। हाँ, गोविंदा वही ना पहले ही मैं बड़े मियाँ और छोटे मियाँ में। जी, हाँ गोविंदा का एक्टर तो बहुत एक्टिंग बहुत अच्छा था। जी, हाँ।
तो आपसे बहुत अच्छी बात हुई इस चीज़ में, कॉमेडी के ऊपर। हाँ, और ये कोशिश करेंगे की हम लोग अच्छे से स सिनेमा में कुछ चीज़ें बदले। और हँसते-खेलते जैसे हमारी बातचीत हुई और कॉमेडी इस तरह बन ही रहे है ना बिल्कुल।
जी। जी, हाँ, मुझको भी आपकी कॉमेडी की बात सुनके अ, अच्छी-अच्छी जानकारी मिली, आपने भी मुझको अच्छी जानकारी दी। आपकी बात सुनके मुझको अच्छा लगा। धन्यवाद।
बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस कॉल पे रहने के लिए, मुझे आपसे अच्छा लगा बात कर कर के। बहुत-बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। ठीक है, अच्छा।

हाँ, भई मुझे भी ऐसा कई कमी महसूस होती है कि सिनेमा को एक अलग रूप लेना चाहिए और समय आ भी चुका है।
जी। जी हाँ।
तो आपको क्या लगता है कि स मु जैसे मुझे लगता है कि अभी भी जो सिनेमा बनना है, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे किसी भी फील्ड का सिनेमा बन रहा हो, वो कहीं न कहीं शायद छोटे बच्चों के लिए उतना लाभकारी नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते या फिर उनके लिए नहीं ...सूटेबल होती हैं, तो मुझे लगता है कि निर्देशक को या फिर जो भी निर्माता हैं उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले समय के लिए कि हम देश के लिए बना रहे चीजें, हम जनमानस के लिए कुछ चीज़ें बना रहे हैं, तो हमें अलग-अलग अंग-अंग रूपों से भी देखना पड़ेगा कि क्या हम उसके लिए भी साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। या फिर हम एक फूहड़पंती बना रहे हैं, जो समाज में सिर्फ एक कूड़ा-करकट की तरह जा रही है। तो मुझे लगता है इस पे भी समाज को विचार करना चाहिए और हम क्या देखने जा रहे हैं कि हम सबके साथ बैठ के देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। और जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं या फिर इवन जो कॉमेडी एक्टर हैं, जो कहानियों को चुनते हैं।
हाँ, हाँ। जी हाँ। हाँ, हाँ। जी हाँ। जी। जी। जी हाँ, ये तो सही बोला। जी। जी हाँ। ये तो सही बोला। हाँ। समाज खुल सका। देख सकते हैं। हाँ, ये तो जी। हाँ। जी, सही बोला। आजकल तो अ, निर्देशक और निर्माता के ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि जो पैसा लगाया ना प्रोड्यूसर उसके ऊपर ही अ अ, सब कुछ टिका होता है। क्योंकि अ, वो जो उन फिल्म बनाते हैं ना, उस उनको तो पैसा कमाने का अ, रहता है ना, जो जो फिल्मकार दिया छोटी या बड़ी, ये इनकी फिल्म चलनी होगी। जी हाँ, चलनी होगी। जी।
जी। बिल् बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अ, मुझे लगता है कि उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो पैसा ज़रूर लगा रहे हैं लेकिन दे दर्शक हम ही हैं। हम ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है और अगर हम ही उनसे निराश हो जाएँगे तो फिर वो फिर ना निर्माता रह पाएँगे, ना कुछ रह पाएँगे, ना ही उनकी फिल्में हैं, बॉक्स ऑफिस पे हिट हो पाएँगी। चाहे वो शुक्रवार हो, शनिवार हो। अ, कोई भी फिल्में बड़ी फिल्म नहीं बन सकेगी।
हाँ। हाँ। अ, मीज़ हाँ, हम ही दे देख सकते हैं। जी हाँ। जी हाँ, ये हाँ, ये जी। कुछ हाँ, ये तो सही है, गो कुछ कुछ प्रोड्यूसर निर्माता और निर्देशक ऐसे भी हैं कि जैसे फ़ैमिलीज़ के साथ बैठ के, परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, वैसी फिल्म ही बनाते हैं। जैसे कि कभी खुशी और कभी गम, सम हम साथ-साथ हैं, ऐसी फिल्म तो बनाए हैं। अ, थोड़े निर्देशक और निर्माता हैं जो पैसे क पैसे कमाने के लिए बिज़नेस हो गया है वो, वो ऐसी फिल्म काढ़ते हैं। जी हाँ और वो सोचते नहीं बच्चे लोग भी देख सकते हैं कि बड़ों के साथ बैठ के करके नहीं सोचते। वो उनके उनके जो माहौल क्रीऐट
बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जैसे कि हाँ। क्योंकि पहले का समाज भी लगता, पहले का डर भी लगता। हम
जो देख सकते हैं, वही स पहले का जी। जी।
हाँ, हमारी चीज़ पहले ढंग से ह भले हम खाना भी खाते थे, कुछ भी करते थे, साथ में करते थे।
हाँ। पहले का समाज का तो अब पूरा क अ अ, जी हाँ, उतना हाँ।
हाँ।